Buonasera.
Ciao.
Ciao, come stai?
Tutto bene, grazie. E te?
Tutto a posto, tutto a posto.
Bene, bene. Allora, senti, volevo, mhmm, parlare di una cosa, volevo farti una domanda: c'è stata una lezione importante che hai imparato nel passato, quando eri più più piccolo, più giovane, n non so, c'è stato un momento spartiacque che ti ha fatto capire qualcosa?
Sì. Sì? Sì, siamo piccole <scoffs> ecco sì. Nel Paleolitico. Allora, fammi pensare, fammi <chuckles> pensare, devo andare un po' indietro nel tempo, <chuckles> prendo la mappa ehm, la pergamena. Ehm, guarda, guarda: sì, ue forse, ecco, le prime, mhmm, da ragazzo, che mi vengono in mente: mhmm, non fidarsi troppo di tutti. Forse, ehm, me sì, sì, sì. Io ero un po' un po' un bam un po' ingenuotto da bambino e, magari, <clicks tongue> ehm m'apri o m'aprivo troppo oppure magari davo troppa corda a persone, magari, che, invece, volevano o avevano secondi fini o, magari, poi, ti facevano qualcosa alle spalle, insomma. Cose un
<laughs> <laughs> <sniffs> <chuckles> Mh-mh. I. Mh-mh. Ah, okay. Cioè, non dare per buono tutto quello che ti dice la gente, mh. Ingenuo. Mh. Mh-mh. Mh. Okay. Mh. Okay, okay. Eh, okay, p cioè, ti accorgevi che ti fidavi delle persone sbagliate, però te ne accorgevi dopo. Mh, okay.
Mhmm, sì, a v sì, a volte così e poi dopo, magari, mi ha portato a essere, invece, un po' al contrario, un po' più dopo un po' più, come si dice, no
Mh-mh. Ah, più diffidente.
diffidente. Brava, ecco, ecco. <clicks tongue> Te, invece, mhmm, quali sono le prime, diciamo che poi, insomma, di lezioni di vita se ne impara un probabilmente una al mese a volte, eh! Eh, sì, sì, sì, sì. Che cos'è che, invece, magari, ti ricordi più da ragazza, da piccola o
<clicks tongue> Eh, sì. Mh-mh, sì. Eh, <chuckles> ma direi che no non si smette mai di impararlo, secondo me, <chuckles> sì. Guarda, una cosa che anzi, sai cos'è? Avrei voluto sa av saperla già a quell'epoca, ma purtroppo l'ho imparata un po', mhmm, un un po' beh, relativamente tardi, ma meglio tardi che mai. Cioè non fa lasciarmi scivolare addosso le opinioni altrui. Eh, perché io da bambi ragazzina adolesce ero davvero estremamente bisognosa e insicura. Stavo molto male se l'opinione degli alt cioè se gli al se l'opinione, ehm, mhmm, che gli altri avevano di me, non era buo mhmm, il giudizio degli altri era molto importante, lo mettevo sul piedistallo.
Ah-ah. Certo. Ah, eh! Quello è difficile. Mh-mh. Eh. U eh, eh, eh. Cer Certo. Era importante. Okay, okay. Ehm, uhm, pion
Eh, ehm, questa è una cosa che avrei dovuto davvero imparare alm a a da proprio a debellarla già dall'epoca, sì.
Sì. Eh! Ma è sei riuscita un po' piano, piano, adesso?
Da sì, sì. Poi, mhmm, crescendo, con le esperienze, già quando so diventata più ventenne, mhmm, ho cominciato piano, piano, uhm, sbagliando, inciampando. Adesso penso di essermelo proprio di di aver raggiunto un buon livello. Però, a volte penso: "Cavoli, avrei voluto i se, cioè, se l'avev se questa lezione la sapevo già all'epoca, mi sarei risparmiata tanti problemi".
Ah-ah. Okay. Okay, okay. E. Eh! Eh. Eh, t tanta sofferenza, immagino, eh! Ehm, <clicks tongue> cioè, comunque, ehm, non è facile eh, per per chi è soprattutto ha una sensibilità, da questo punto di vista, anche in in età adulta, l levarsela del tutto di dosso, no? Ma
Sì, sì, sì, sì. No. Sì. No, no, no, è vero, è vero. Anche perché io, mhmm, cioè, riconosco che comunque rimango di base una persona molto sensibile.
Eh. Eh. Eh-eh.
Molto, però con la discipli con una giusta disciplina e forza di volontà, son riuscita anche a impormi in un certa maniera. Mhmm
Eh. E come cosa fai, ehm, come hai fatto? Piano nel senso che fai? Scrolli le spalle e dici: "Ma andate a quel paese!" oppure, dici: <chuckles> "Mi basto da sola" o "mi basta il mio giudizio", eh.
Sì, <chuckles> bravo, bra <laughs> Esatto, sì, sì, e esattamente. Dico: "Vabbè, sai che c'è? Mhmm, l la prendo un po' così. Nel senso, se s se è così, vuol dire che non ho bisogno di voi. Non vado avanti per la mia strada". Diciamo che a volte b basta semplicemente una decisione, ecco, non non mhmm, prendere la decisione con noi stessi, ehm, e non tornare indietro ecco, rimanere fermi. Sì, sì, sì.
Eh. Eh, eh, eh. Sì. Sì. Eh, eh, eh. Sì, quello è importante, sì. Poi, si cre cre andando più avanti, si capisce che non si può andare bene a tutti, no, anzi, forse eh, eh, si seleziona di più, no?
Bravo. Sì, sì, esatto, esatto. E magari non è neanche inc importante alla fine, ehm, andare bene a tutti, come hai de come eh, sì.
Eh, eh. Esa Esatto.
Esatto.
Pochi ma buoni. Oh no, l'importante è fo è che era forse la cosa più difficile è andarsi bene pe pe per se stessi, no, a volte.
Assolutamente sì, questo è proprio Esatto. Esatto. Esatto. Esattamente. Cioè, avere a amore e rispetto per se stessi in primis, sì.
Eh, eh. Sì, che quella è la prima lotta, forse anche una di quelle che crescendo, diventando un po' più adulto, ho dovuto imparare, eh, eh, eh. Perché alle volte uno è c
Eh. Sì, sì, sì, sì. È vero, è vero, anche quella è una cosa che difficilmente <tsk> non sempre, uhm, cioè sappiamo dall' inizio, ecco, cioè o si impara sempre s sul tardi, non so perché, vabbè.
Sì, sì. Sì, molto tardi. Sì, questa è una de cose che si impara c'è chi non la impara mai, per carità, poi sì. E sì, sì, e ci sono quelli che non hanno a cognizione di causa invece che non si pongono neanche il problema, che forse se lo dovrebbero porre. <chuckles> An eh, eh, anche quella è un'altra è un'altra condizione nel nel lato opposto dell'autocritica e di chi invece non ha proprio cognizione, insomma anche del
Sì. No, ma infatti ci sono anche <chuckles> casi estremi in cui mai si impara, quindi sì. Sì. È v eh bravo, bravo. È vero, è vero. Sì. Mh-mh. Sì, esatto, anche quello non va bene, ad esempio, anche quello non va bene. Poi un'altra lezione aggiungerei anche che, se potessi anche la trasmetterei a qualcuno anche che non so, magari anche più piccolo di me, è comunque di essere più selettivo anche con le persone che ti circondano.
Eh, no. E Ah-ah. Ah-ah. Eh, sì, sì, sì, quello è importante. Sì, sì, ehm, sono d'accordo.
Vero? Sì. Cioè gli amici, la ce la cer la tua cerchia, comunque.
Sì, sì, che quando insomma inizi da ragazzo no, c'hai 100 amici e e poi stringi stringi, no, crescendo, vedi che
Sì. Sì. È vero.
Ehm, più più cresci, più è di anche difficile stringere un certo tipo di rapporti, no?
Sì, sì, sì, è vero. Poi noto che di succede una sorta di selezione naturale, quasi, mhmm, cioè chi è veramente, non so, pu buon amico, proprio un un g un vero amico, cioè, rimarrà con te, qualunque cosa accada, veramente, che inciampi, che stai male, che sbagli, sì, sì.
Sì, c'è, c'è, esatto. Sì. Le Poi magari si s s esatto, esatto, ti dà una mano, oppure anche se non te la da e anche se non ti senti per un tot, poi dopo quando ti ti riallacci pe a me m'è capitato anche per di stare, vivere all'estero, quindi magari non non vedere, non sentire gente per un po' e poi però dopo quando riattacchi è come se non insomma, fosse passato tempo, no?
Sì. Esatto. Sì. È vero. È vero, sì, è vero, anche a me è successo con tanti amici che appunto viviamo lontani, però proprio lì vedi quanto è quanto è vero il legame. Io infatti adesso uhm, preferisco, do più valore a queste persone che magari, anche se non ci sentiamo, perché abbiamo le nostre vite adesso, c'è chi lavora, chi studia, siamo tutte persone comunque adulte, bene o male, ehm
Eh, eh, eh. Sì. Sì. Eh, sì, certo, certo. Chi c'ha i figli, si allontanano un po' tutti, chi c'ha
Sì, sì, esatto, oppure sai lavoro, non so, uhm, t uhm, tante, tante dinamiche della vita. Però è lì che vedi quando cioè veramente, mhmm, cioè perché non so, mi è capitato, è passato una volta 1 anno, forse anche di più, e ho ho mandato un messaggio a questa amica ma era come se uhm, cioè ne nessun cioè nessun rancore, anzi solo felicità di sentirci, curiosità sì.
Eh, certo. Sì. Eh, eh, eh, eh. Sì, sì. Anch'io. Sì. Ah, ah, ah, ah, ah. Bello, sì, quelle co quelle cose lì sono quelle cose vere, belle, rare, insomma anche sì, sì.
Eh, esatto, esatto. E infatti io ci ripenso, ehm, penso, avrei voluto all'epoca capire che questa era la vera amicizia, non quelli che si offendevano perché tu non li rispondevi, perché facevi il pacco, cioè <chuckles>
Eh. Eh. <chuckles> Eh, sì. Eh, eh, eh. Sì, sì, ce l'ho avuto anch'io, io fortunatamente forse da maschietto erano un po' più diretti, magari i rapporti, non so che uhm, lo ve eh, eh.
Ah, vedi? Vedi, eh queste cose infatti sono sempre più femminili, <chuckles> sì.
Eh, eh no lo posso immaginare perché ho visto certe dinamiche, mentre noi siamo un po' più bestie da questo punto di vista, però c'abbiamo anche no en altri tipi di lati negativi ecco, uhm, quindi, ehm diciamo sì, magari
<chuckles> Sì. Mh-mh, sì. Mh, sì, sì, sì. E anche tu, non so, c'è qualche cosa, uhm, qualche lezione che trasmetteresti anche tu a qualcuno, magari più piccolo di te, un consiglio che daresti?
Eh mh Eh, ora, mentre ci penso guarda, io poi fra l'altro cerco di dare dei consigli a a mio nipote che è piccolino e sta crescendo, quindi lo vedo ora, insomma, ehm, ora ne ne ha ne ha fatti da poco 9, ne ha fatti quindi sì, sì, sì. Sta crescendo e quindi sì, insomma, cerco di dirgli, no, uhm, un po' di quelle cose, anche tipo di non prendersela troppo quando le cose vanno male, anche lui è il più pic uhm, sì è già piccolino, è molto è già molto ansioso prima di tutto, figlio dei tempi, di questi tempi sempre più rapidi, e molto autocritico, no? Quindi insomma, ti dico sì, sì, gli dico di star tranquillo, che è molto ragazzino molto più sensibile che intelligente, e quindi dico di star tranquillo, cercare insomma di prendere le cose un po' più alla leggera, no?
Mh-mh. Ah. Quanti anni ha lui adesso? Ah, dai, sta crescendo allora, okay. Ah, vedi sì, sì. Ah, poverino. Sì. Davvero? Ah, okay. Mh-mh. Ah. Sì. Sì, sì, sì, esatto esatto.
Eh, che poi insomma le co le cose che contano davvero sono altre, insomma di cercare di di fargli capire un po' questo questo concetto qua.
Certo.
Ehm, non è insomma non è facile, poi ora so tutti tutti i ritmi sono tutti più veloci anche per loro
Sì. Eh esatto, esatto, perché anche i tempi sono cioè, se ci pensi anche i tempi di oggi, cioè, uhm, <tsk> mhmm, favoriscono un po', secondo me disturbi come l'ansia, anche ADHD sai, uhm, siamo
Sì. Sì, esatto. Assolutamente. Infatti sei sempre distratto da qualcosa, no?
Sì. Sì, sì, sì.
E gli schermi, insomma, così. E poi, vabbè, comunque, noi abbiamo la fortuna di n stare comunque ne ne nella natura vicino al mare, quindi almeno quello, cioè, è uno sfogo della natura ecco. Ehm, è sì, sì. Ehm, e così, insomma. E poi che altre lezioni ho imparato? Un'altra lezione che ho seguito, che avevo mi era venuta naturale, fortunatamente, era quella di uscire, insomma, dalla bolla, del de del del del del mio posto e, insomma, conoscere pure persone nuove, espandere gli orizzonti, ecco, che è anche un'altra cosa, che che che che che che dico a lui insomma, quando poi sarà grande: "Insomma, pensaci, non c'è solo il nostro giardinetto, eh". Ma
Mh-mh. Bello. Eh, quello è importante, quello è importante, sì, sì. Mh-mh. Ah-ah. Ah-ah. Bravo, sì. Concordo, sì. Sì, esatto, concordo. Sì. Sì. No, questo è fondamentale, guarda, secondo me, questa cosa può fare una differenza incredibile nella vita, cioè e e espandere i propri orizzonti ec, davvero, guardare al di fuori del tuo della tua bolla. Perché anch'io mi rend mi sono resa conto quando poi sono sono uscita dalla bolla, dall'ambiente, ho cominciato a viaggiare, trasferirmi di qua, di là io, uhm, s mhmm, ogni volta che mi trasferivo c cioè un una è co è come se non so, cerco di spiegarlo: ma come se n nuove cellule, dentro di me, si stessero creando, come se ste
Eh, sì. E. Eh, eh. Eh. Sì. Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero, è ve ti senti come se il cervello crescesse, sì, <chuckles> sì, sì, è così, così, sì, sì. Te ne accorgi, soprattutto, tanto, se torni nel posto d'origine, mari, incontri amici che, invece, sono rimasti e, ehm, sembra che tu abbia vissuto 2 o 3 e vite in più, no, in un in un momento. <clears throat>
Nuove parti di me stessero nascendo ed è vero, se ci pensi, sì. Sì. È vero! È vero, è vero. Sì! Sì, sì, sì, è vero. Poi, lì, vedi molto la differenza e lo stacco perché poi perché rimanendo, invece, sempre nello stesso n n ne ne nello stesso palcoscenico, non so come spiegarlo, perché comunque tu
E. Sì, non non cambiando, il punto di vista, no?
Sì, sì, esatto, tutto si ripete, però non nulla cambia, tutto è stagnante. Quindi sì, mhmm, il muoversi, rischiare anche il rischio ah, ecco, un'altra un'altra lezione che ho imparato è che mhmm, non avere paura di rischiare spesso nella vita, cioè la paura, mhmm, non bisogna non bisogna farsi troppo, troppo fregare dalla paura, c'è la paura sana, ma c'è anche la paura che, a volte, ci ci blocca dal raggiungere magari
Mh. Esa Sì, sì, sì. Ecco, ecco. Ah-ah. Eh. Paura di non farcela o dell'ignoto, tipo, qualche nuova esperienza, eh, quella, tipo l quella è è anche quella è tosta, tipo, magari anche a livello professionale, no, fare un salto nel buio, piuttosto eh non è facile.
Sì, esatto, esatto. Sì. I. Esatto, hai detto bene, quella è molto, molto tosta, hai ragione, forse è una delle più insidiose.
Sì, sì. Sì, sì, perché poi siamo magari nel nostro nella nostra routine che ci conforta, no? Ehm, Il cambiamento grosso così fa sempre un po' paura, in effetti.
Sì. Esatto, esatto. È vero, è vero, infatti anch'io, ripensandoci, ogni volta che dovevo affrontare questi cambiamenti, ricordo che c'era un grande senso, quasi, di come se stessi effettuando un'operazione kamikaze, non so come spiega
Eh, sì, sì, sì, sì, sì, sì, eh sì, perché del resto vai nell'ignoto, no? Ehm, eh, non sai mai cosa aspettarti, sì, sì.
<chuckles> Sì. Sì, sì, sì. È vero, è vero, però, col senno di poi, è è sem la cioè non c'è non c'è mai nulla da perderci, perchéc, alla fine, il coraggio secondo me paga sempre, anche se non lo vedi subito. Quindi sì.
Ah-ah? Eh, bella filosofia questa, sì.
Quindi sì, io consiglierei anche sì, non avere paura n nel senso essere, uhm, anche non avere paura anche di essere se stessi ecco, è importantissimo, sì.
Ah-ah. Ah-ah, uhm, ehm, quello è vero, quella è un'altra cosa che da ragazzo uno cerca di specie m'è capitato a me, magari nelle relazioni, ehm, interpersonali di magari, uhm, nascondere parte del mio carattere, no? Ehm, per a far andar bene na una cosa oppure per paura poi di non andar bene piuttosto che essere a eh, sì, sì, n questa è è una una è una santa verità.
Mh-mh. Mh, sì. Mh-mh. Sì. Sì, sì, anch'io. Sì. Mh-mh. Eh, esatto, esatto, sì. Di non ess di essere criticato, non accettato, sì anche a me questa paura mi ha dominato molto, gli anni passati, sì.
Mh, mh, mh, mh. Ah, ah è vero. Sì, ehm, sup infatti quando poi magari trovi invece una persona in con cui ti senti magari di essere proprio tutto te stesso, cambia un po' la vita, no? Sì, ti ti rilassi proprio tutta è un'altra, uhm, modo di stare insieme. Questo vale, comunque sì
Mh-mh. Esatto. Sì. Esatto, esatto, esatto. Esattamente, ecco, oggi che comunque vedi cioè non uhm, non ha senso fingere, cioè, uhm, la vittoria è proprio essere se stessi, no avere paura di essere se stessi, sì.
Esa Sì. Che s ti f ti fai proprio un torto a te stesso e questo vale sia con gli amici che con con i partner, non è facile.
Sì. Esatto a 360 gradi. Esattamente, sì. Vabbè, abbiamo tirato fuori lezioni molto interessanti. Sì. <chuckles>
Sì. Sì. È così. Guarda, me m'ha m'ha fatto molto piacere <chuckles> se mi segno sul taccuino qualcuna delle tue lezioni e ti ti ringrazio. <chuckles> Alla alla prossima.
<chuckles> Cagate, sono onorata. Dai, anch'io mi segno qualcosa e ti ti saluto e buona serata.